لأ، لأ، ما كُنتش رايح على الأبيض أوي يعني أنا ساعتها كُنت وأنا في كلية طِب بشري بصراحة كده، كُنت إيه يعني أنا باعمل نَفْسي باذاكر طِب بس أنا كُنت باتفرج على كورسات برمجة. يعني أنا ساعتها كُنت بازوغ من المذاكرة زي ما بيقولوا، آه، كُنت باخون الطِب شويّة، آه، آه كُنت باخون الطِب و وأفتح البرمجة، آه، آه، كان عندي فكرة ال وأنا أصلًا زي ما باقول لك أنا شغفي في المجال ده من زمان أصلًا فأنا عندي، الخلفيّة أو القاعدة اللي أنا أقدر أبني عليها آآ، اللي بعد كده ساعتها.
أنت كنت كده خاين، <laughs> أنت كده أهوّة آه، <laughs> فأنت رايح عندك، فكرة شويّة. وبعدين بقى قُل لي بعد ما رُحت ال الكلية كده آآ، عرفت بقى تهندل محاضراتك بقى ودنيتك يعني، عملت إيه هناك؟
ساعتها أنا اتعرفت على أكتر من حد، آآ آآ، عملت علاقات بقى واس آه مُتحمس بقى أنا كأني كأني عارف كأنّه واحد كان غرقان في المَيّة، وطلع من المَيّة كده خد نَفْسه، بالضبط فأنا أنا خدت نفْسي ساعتها، ورُحت بقى وقعدت أتعرف على ده وأكلم الدكتور، وأحضر محاضراتي وأكتب ورا الدكاترة، حياة بقى الطالب الجامعي اللي هي إيه، آآ، الطالب الجامعي المهتم بدراسته بقى اللي هو خلاص بقى فارق معاه المجال بتاعه، لأن أنا باحبه فعلًا، آآ ب يعني هي الخطوة، الخطوة بصراحة كانت آآ، جريئة، كانت صعبة، آآ، أنا زي ما أقول لك فكرت إن أنا
كُنت مُتحمس بقى. أيوه. <laughs> جميل. طيب وبقية بقى الدراسة، يعني المشاريع بقى يعني أعرف إن هُم بيعملوا مشاريع كتيرة وتسليمات وحاجات كدهوّة عمومًا الحاجات اللي ليها علاقة بالهندسة، بتاعة الكمبيوتر خصوصًا والتكنولوجي، بتكون صعبة جدًا، فأنت ما حسيتش إن الموضوع آآ، فيه load عليك أو حسّيت بندم في يوم من الأيّام اللي هو أنا كُنت فين وإيه اللي جابني هنا و والأفكار دي؟